Hm, wie würdest du's beschreiben? Also, äh, hast hast du dann verschiedene Emotionszustände oder, äh, fühlst du dich irgendwie anders, wenn du weniger Bildschirmzeit vorm Schlafen hast? Schläfst du vielleicht auch besser? Ähm, hast du da 'nen Vergleich?
Also, ich schlafe dann besser, aber wie gesagt, es funktioniert nur mit dem kein Bildschirm, wenn ich wirklich auch beim Training war. Ähm, also, deshalb habe ich nicht diesen isolierten Faktor von wegen, äh, „kein Bildschirm“ versus „Bildschirm“, sondern das ist eher so „kein Sport“ versus „Sport“.
Ja.